अ, देखिए मतलब विकास पे देखिए मतलब एक तो दुनियादारी की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही जल्दी सीख रहे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अब तक बहुत सारी नकारात्मक बातें की हैं। हर कोई नकारात्मक चीज़ें ही नहीं सीख रहा है, कुछ लोग सकारात्मक भी सीख रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से प्रोडिजीज़ को भी देखा है अ, जो लोग इतनी कम उम्र में शायद ही हमारे टाइम के हम लोग शायद उ एक बार स अ, सही तरीके से इंग्लिश नहीं बात कर सकते थे ना लेकिन ये लोग ने कंटेंट ऐसा कंज़्यूम करके अ, मतलब अपनी अच्छी-खासी 100 करोड़ की कंपनीज़ भी खड़ी करी है। कुछ लोगों को, मैंने चाइल्ड प्रोडिजीज़ को देखा है। तो और कुछ लड़की, कुछ ल लो बच्चे अ, मतलब इतनी जल्दी ग्रेजुएट हो जा रहे हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं मतलब सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब निर्भर क्या करते हैं आप उस किस तरीके से सही कौन-से तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसपे डिपेंड करता है। और ख़ा ख़ास कर के देखिए अ, मेरा मानना है कि बच्चे ना एक ऐज जब तक टीनेज तक नहीं आ जाते हैं 16 साल तक, मेरा मानना है कि अब उसको पैरेंटल कंट्रोल में रहें सुपरविज़न रहे। अगर हाँ, आप हमें आप हमेशा नहीं रह सकते एटलीस्ट ऐसे बहुत सारे एप्स उपलब्ध हैं आजकल जो जिस वज़ह से आप देख सकते हैं कि अब वो बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल ये तो है। हाँ। बिल्कुल। अरे वाह! बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। बिल्कुल। कंज़्यूम करो, बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी है। और हाँ, ये चीज़ें भी आजकल आ चुकी हैं। तो ये भी बताइए कि जैसे 1 आखिरी मेरा प्रश्न है, जो छोटी-सी एक एप है, छोटी नहीं बहुत बड़ी एप है, पर बहुत आसानी से मिलती है। यूट्यूब, है ना। इसको किस तरीके से संतुलित किया जाए बच्चों के लिए आपके हिसाब से?
हुँ। अ, देखिए यूट्यूब का भी दूसरा एडप ऐप है ना यूट्यूब फ़ॉर किड्स। वही एप अ, उसमें ही आप लोग बच्चों को मतलब वहाँ पे देखिए अब यूट्यूब देखिए बहुत है। यूट्यूब में देखिए बहुत ह मिक्सअप पूरा क हर चीज़ का कंटेंट मिलता है आपको। ब तो अब क फिल्टर करने के बाद भी आपको वही वैसे अ, आ सकते हैं कंटेंट। तो उससे अच्छा है कि यूट्यूब फ़ॉर किड्स जो कि पूरा की पूरी तरह से क बच्चों के लिए ही बनाया गया है। वहाँ पे पूरा सेफ़ कंटेंट है। अ, जहाँ क क्क कहीं न कहीं मेरे घर में मेरे या लाइक जो भी हमारे भती मतलब जो नीस एंड नेफ्यूज़ हैं वो लोग वही क देखते हैं। अ, और एक है जैसे अगर कंटेंट जैसे की अगर उनको स्क्रीन टाइम भी दिया जा रहा है तो मेरे मतलब अ, क्या कहते हैं वो अपना आर्ट अ, था ना आर्ट अटैक क कुछ था वैसे ही कुछ एक अ, वैसे ही कुछ नया अच्छा-ख़ासा एक चैनल है वो दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है उसकी आर्ट में तरी अभी से रूचि बढ़ रही है। तो मतलब ऐसे जी तो अच जी। हुँ।
हाँ, वो भी है एक। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी आता था, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। समझ सकता हूँ, बिल्कुल। ये तो काफ़ी अच्छा तरीका है। <chuckles> देखिए हाँ जी, इन तरीके से अगर इस्तेमाल करें आपके सुझाव बहुत अच्छे थे। और ये जो आपने अंत में चीज़ें बताई है ना काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ज़रूरी जानकारी दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
उ।